Thật ra thì, ờm, mình nghĩ đó là chắc cũng 10 năm rồi mình mới dám lại dám quay lại với cái con con đường mà vừa đi làm mà vừa kinh doanh á. Tại vì đó là mình nghĩ là cái cái bài học, ừm, lúc trước nó cũng in trong mình rất là đậm. Và khi mà quay lại với cái dự án này nữa thì mình mình nghĩ là mình có rất nhiều kinh nghiệm và mình cũng có những cái sự phán đoán rất là chính xác để mình biết là dự án này nó có thành công hay không. Ờ, nhưng mà giống như, kiểu như là, ừm, khi cho nên là khi mà làm cái dự án sau này nữa thì mình mình làm chung với một người bạn, và mình cũng đặt mục tiêu đó là nó là một cái dự án nó mang lại cái giá trị gì? Có nghĩa là mình muốn tạo ra một cái giá trị gì đó mà mang tính, gọi là, cống hiến nhiều hơn là nó sẽ thiên về là cái giá trị về mặt kinh doanh. Và, ừm, đúng rồi, cho nên á là mình làm một cái dự án về giáo dục, thành ra nó là mình nghĩ là mình, ừm, cái nguồn mình thu vào mình đủ để vận hành cái dự án đó, và mình cũng không bỏ quá nhiều vốn đâu thành ra á là mình vẫn đang duy trì nó ở mức mà mình nghĩ là mình cũng hài lòng. Ừm.
Ừm, khá là vất vả. Ừm. Ừm. Ờ. Ồ! Cái giá trị lợi nhuận kinh doanh của bản thân, ừm. Ờ, tức là dự án mới này nó là một cái dự án mà, ừm, mình cũng đặt, ừ, cái sự kỳ vọng rồi nà cái mục tiêu của nó khác đi so với ngày xưa rồi, nên nà cái tâm lý của mình nó thoải mái hơn rất là nhiều, đúng không?
Đúng rồi, và mình Đúng rồi, và mình cũng có những cái sự sáng suốt để mình biết là dự án này nó sẽ đi tới đâu và nếu mà trong cái tình huống xấu nhất thì mình cũng sẽ không có bị, gọi là, mất mát quá nhiều. Đó.
Ừm, thế thì, kiểu, như bây giờ ấy, bạn tức là đã thay đổi cái tầm nhìn rồi nà cái mục tiêu rồi, thì, ờ, ờ, cái cái kế hoạch thì, ờ, nó cũng tốt hơn. Ngày chưa thì bạn làm một mình nhưng bây giờ thì cũng có một người bạn đồng hành rồi thì, ờ, bạn thấy nà cái việc mà làm có người bạn đồng hành với cả làm một mình ấy, nó khác gì nhau nhiều không?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ờ, đương nhiên là nó khác rất nhiều, ờm, và cũng vì là trải qua từng đó năm kinh nghiệm cho nên mình nhận ra đó là mình, ờ, mình có nhiều cái cũng mình cũng có điểm mạnh nhưng mà mình có một cái điểm yếu đó là mình hay bị, gọi là, gọi sao ta, dễ dễ cô đơn á, hay bị cái, gọi là, dễ cô đơn thì sẽ sẽ dễ bị nản, cho nên là mình cần cái người đồng hành để mà, ừm, để mà song hành cùng với mình. Ừm. Và
À, tức là nhất là những cái lúc mà ừm. Kéo mình nại, ờ, nhất nà những cái núc mà, kiểu, không được tốt, tình trạng nó không được tốt thì nại cô đơn hơn, ờ.
Nó không thuận lợi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thành ra là cần cần có một người đồng hành để những lúc mà người này mà cảm thấy là down, à, gọi là, tâm trạng đi xuống hoặc là cảm thấy nản á thì sẽ có người kia vực dậy hoặc là, ừm, nó bổ sung lẫn nhau, và nó cũng sẽ đỡ vất vả hơn tại vì giống như là đứa nào cũng sẽ đi làm riêng, ừm, còn mình sẽ có thêm cái nguồn lực để hỗ trợ mình hơn.
Ừm.

Ừm, nhưng mà, à, sau khi mà cái thời gian quá trình mà kinh doanh riêng như vậy rồi thì, ờ, nói chung nà mình không thấy có là mình chỉ thu lại được nợi nhuận thôi thì mình có thấy nà, ờ, mình đang làm sai điều gì hay không? Tại sao nà cái quán của mình nó nại không hoạt động được sôi nổi hay nà, à, có lãi, ừm, thì bạn có tìm ra nguyên nhân không?
Ừm. Ừm. Ờ, mình nghĩ nữa là có nhiều có nhiều yếu tố, cái thứ nhất là mình bị thiếu kinh nghiệm cho nên á là mình chọn sai những cái cái dòng hàng nó không có đi đúng theo cái nhu cầu của của khách hàng tại khu vực đó. Ờ, cái thứ hai là mình cũng bị động nữa, không phải là cũng một phần là thiếu kinh nghiệm một phần là bị động về cái nguồn hàng, là mình không không có chủ động được cái nguồn hàng mà mình luôn bị động vào những nhà cung ứng á và đôi khi họ sẽ cung cấp cho mình, lúc có lúc không, lúc nói chung là họ cứ cung cấp cái gì thì mình bán cái đó. Ừm.
Ừm. Ồ! Ừm. Lúc nhiều khi mà ừm, khi người ta cần thì mình lại không có để bán đúng không? À, nhiều khi nà bị hàng tồn đọng. Ờ.
Đúng rồi, mình không có chủ động được về cái nguồn hàng, rồi cái thứ hai nữa là mình cũng không có thời gian mình tập trung cho nó, cho nên á là mình sẽ thuê nhân viên nhưng mà khi nhân viên nó không có cái sự giám sát chặt chẽ của mình, mình không có mặt ở đó thường xuyên thì cái dịch vụ rồi mọi thứ nó cũng không có được tốt. Và đương nhiên là nó nó bán các bạn bán thì bán để nhận lương tháng thì các bạn đâu có bán hết mình đâu, thì đương nhiên cái doanh số nó sẽ không tốt bằng việc mà mình đứng ra mình tự vận hành. Nó có nhiều yếu tố là như vậy đó.
Ừm. Ờ. Đúng rồi. Ừm, vậy Ồ, vậy nà cũng, kiểu, mình cũng mổ xẻ ra được nguyên nhân của thất bại rồi, thì khi mà những cái như vậy thì mình đi phỏng vấn như vậy thì mình cũng chắc nà chia sẻ những cái đấy ra cho mọi người, thì mọi người cũng khá nà ấn tượng, đúng không? Gọi là, mọi người cũng sẽ hiểu được.
Ừm. Thực ừm, thực ra á thì mình mình cũng cảm thấy là, ờ, cái cái cái kinh nghiệm mà mở cái shop mỹ phẩm của mình nó chỉ là một cái yếu tố giúp cho mình, ờ, đậu được cái vòng phỏng vấn, ừm, hồ sơ thôi. Có nghĩa là cái vòng lọc hồ sơ đó là mình có cái kinh nghiệm đó cho nên là mình mới mới mới mới mới mới lọt được cái vòng hồ sơ. Còn khi thực thực tế là cái công việc của mình mà mình đang nộp vào á thì nó không có liên quan gì tới cái cái kinh nghiệm mà vận hành của mình hết, với lại ừm, đúng rồi, vì mình làm một cái dự án khởi nghiệp nó nho nhỏ thôi thì cái cách vận hành nó cũng chắc chắn nó cũng sẽ khác cái công việc ở vị trí mà mình nộp đơn. Nhưng mà may mắn thì cũng có thể là, à, người phỏng vấn thì họ cũng nhìn ra là mình cũng có những cái tố chất phù hợp á, thành ra là mình mình mới mới đậu. Ờ, chứ còn nếu mà nói về cái cái liên quan thì mình cũng không thấy nó có liên quan nhiều. Thực sự ra thì ừm.
Ừ. Ừ. Ừ. À, tôi không niên quan nhiều với những cái ừm. À. Ồ. Ồ, thế